E e como é que eles e são receptivos com você? Hospita hospitaleiros, assim?
São, são são bem sossegado, bem, bem de boa. E e quando eu como eu falava tailandês, tipo, eu falava, tipo, vai 30 a 40%, aí eles davam risada, eles ac me acolhiam mais, conversavam mais comigo, sabe. Mas se fosse só no inglês aí ia ser mais difícil, porque os lugares que eu ia ninguém falava inglês mesmo tipo praticamente 0. Então foi foi foi foi legal essa experiência. Por isso que eu aprendi também tailandês. Eu saí da área turista e fui nas periferias mesmo, nos lugares que os turistas até te às vezes, até tinham medo de entrar, em uns becos, em uns lugares estranho, em uns pavilhões. <chuckles>
Uau! Uhum. Entendo. Uhum.